آآ، ربِّنا يخلّيهم ليكِ.
الله يخلّيك، شكرًا.
آمم، طيب، إيه بقى اللي قُلتِ لي الموقف التاني اللي هو برضه أثّر شوية في حياتِك بس مش بنَفْس القوة؟
بُص، ده موقِف غيّر وجهة نظري في الحياة عموما، أنا بقى لمّا اشتغلت الدكتورة بتاعتي دي ساعدتني إن أنا أتعيّن مُعيدة مش مُعيدة بقى كمان مدرس مساعد برسالة الماجستير بتاعتي في إحدى الجماعات الخاصة.
كويس أوي.
ف اج ما كن كُنّا مجتمع كده أنا بالنسبة لي بقى دكتور الجامعة ده، ده حاجة يعني بُص توب في كل حاجة، أخلاق يعني ب آه بالضبط، يعني باحس إن العِلم آآ، ب يعني الواحد كل ما بيتعلِّم كل أمّا بيثري آآ، نَفْسه وذاته، ما كنتش أعرف بقى إن لأ، العِلم ممكن يبقى برضه <laughs> امم، يبقى في ناس آآ، جوّاها م آآ، مشاعر غيرة مثلًا أو حاجة. المهم اشتغلت في المكان ده، وحصلت توزيعة كده مواد وأنا المفروض أدرِّس مادة إيه، فأنا كنت داي جاية أدرِّس مادة معيّنة، وبما إن أنا أعلاهم في التقدير الوظيفي، فأنا كان من حقي إن أنا أختار. وحصلت مُشادّة كده مع زميلة موجودة بس قديمة شوية لكن هي أكبر منّي سِنًّا، ولكن أنا سبقاها في الدرجة العلمية، كنت أنا خلاص خدت ال آه. بس بالضبط آه، لكن هي لسّه، يعني هي تقريبًا دخلت مجال التعليم الجامعي م يعني سِنًّا كبيرة شوية، عملِت التحويلة دي متأخّر. المهم كان في ناس كتيرة واقفة وهي بصراحة تطاولت جدًا، كانت منفعلة جدًا وكانت شايفة وليها آراء بقى كده اللي هو، آآ أنا كنت عايزة آخُد مثلًا المواد الصبح عشان أنا م متجوِّزة وعندي بيت، فأنا باحاول إيه، يعني أم أمسك رُمّانة ميزان في النُص، هي كانت شايفة إن لأ، إن اللي عنده ظروف ما يشتغلش.
قيمة وقامة آه. آه. ماشي تمام. أخدتي الماجستير. آه. مفهوم. أ الله، الله، الله، الله <chuckles> إيه إيه التصاعُد الموضوع ده
بالضبط، عارف ب عدو المرأة، مرأة مثلها. <laughs>
آه، <laughs> بالضبط كده. بالضبط.
بس حصلت المُشادّة في أوضة المُعيدين اللي إحنا بنقعُد فيها أوضة الاستراحة بتاعتنا، وكان في بقى يعني رجالة وست يعني كان في ناس كتير أوي موجودين، فأنا بصراحة آآ، ما فقدت النُطق وحسّيت إن أنا مش محتاجة إن أنا أتكلِّم دلوقتي، أنا هاروح للعميد وهاتكلِّم معاه و وهاطلُب منّه ده بشكل رسمي، خصوصا إن ال أنا كنت ساعتها ابني صغير وأنا ال الحكومة بقى بت بتدّيني الحق ده، أنتِ ليه عايزة تسلبيني منّه؟ يعني الحكومة بتدّيني حق إن أنا أمشي ساعة بدري، أنتِ ليه عايزاني آخُد الحاجات المتأخّرة؟ فاهم قصدي، فدخلت للعميد وطلبت بقى قُلت له: "على فكرة حصل،" كذا، كذا، كذا "وأنا ما عنديش مشكلة إن أنا أشتغل خالص، بس أنا عايزة آخُد الأ أ يعني أشتغل المادة اللي أنا بادرِّسها،" إمم.
أها. ف فاهمِك. طَب وكان رَد فعله إيه؟ يعني هو العميد ساعتها كان رَد فعله إيه؟
قال لي: "إيه ده، معقولة! إزاي،" مش عارف إيه. قُلت له: "حصل وكان ُقّدامنا،" 1، 2، 3 يعني وطلبت بقى الناس اللي كانوا موجودين. عايزة أقول لك إن ساعتها الناس دي ما حدّش اتكلِّم، ما حدّش قال حاجة.
أها. يا إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده، إيه ده!

على مدار حياة البشر عامةً ممكن يمروا كده بمواقف أو بنقط بتغيّر مسار حياتهم أو بتخليهم كده يعيدوا حساباتهم من الأول، فقولي لي كده إيه الموقف اللي أنتِ حاسة إن هو حصل لِك أو الذكرى اللي حصلت لِك، غيّرت شكل حياتِك أو يعني غيّرت فيكِ كتير خلينا نقول؟
امم. امم. بُص هو أنا بصراحة في موقفين حصلوا لي آآ ممكن غيّروا واحد غيّر فعلًا مجرى حياتي، آآ وغيّر تفكيري وغيّر الcareer بتاعي أصلًا، وواحد تاني غيّر وجهة تفكيري ووجهة نظري في الناس، فلو هنيجي بقى حسب ال الحجم فممكن أحكِي لك الموقف الأولاني.
تمام. أوكي. يعني احكِ لي الموقف اللي هو فعلًا أنتِ بتقولي غيّر حياتِك كلها، وبعد كده خلينا في اللي غيّر مجرد مس مسار عملِك يعني. <chuckles>
امم.